Guarda, diciamo che è stata per lo più un'esigenza, perché io mi ricordo quando circa appunto 4 anni fa ha inizia ho iniziato a lavorare online, quindi c ho creato un mio business online, ero un po' un libero professionista e mi ricordo che non avevo una routine molto sana, andavo a letto spesso tardi, non dormivo troppo bene, bevevo molti caffè, avevo fu fumavo anche, quindi non eh.
Mh. Sì. Mh. Ah quindi avevi a parte il fu v adesso il fumo, insomma eh, ma avevi anche degli orari sballati per il cibo, quindi mangiavi tardi la sera magari, questo intendi?
Sì, diciamo che mangiavo tardi, andavo a letto tardi, ehm, dormivo non troppo bene e a volte mi svegliavo veramente scarico, come se avessi fatto una maratona invece di una dormita e quindi diciamo che sono andato un po' anche in burnout e la mia compagna me lo fece notare ehm, che appunto ero sempre irritato, sempre nervoso, avevo il viso sciupato. <sucks teeth>
Ah-ah. Ah-ah. Intossicato praticamente, un po' da tutto. Mh, mh, mh.
Esatto, intossicato da una serie di abitudini non salutari che poi sai è un po' come un mattone m d dopo l'altro si crea un muro e poi veramente si va un po' in burnout diciamo.
Certo. Esatto. Che ti schiaccia praticamente. Ma tu come sei venuto a conoscenza del digiuno intermittente?
Allora, diciamo che <exhales> è stato un po' un processo abbastanza complesso, <chuckles> diciamo, perché non è stato facile. Diciamo che io avevo problemi col sonno, quindi il mio approccio è stato trovare delle abitudini che andassero a migliorarmi il sonno e le ho trovate, quindi a ho iniziato piano piano magari a mettere gli occhiali dalla luce blu co con gli schermi, a modificare un po' i colori degli schermi sempre in colori più caldi e poi anche da un punto di vista alimentare ehm, ho iniziato a spostare la cena un po' più in anticipo, quindi anziché magari cenare alle 8:00, magari ho iniziato a cenare alle 6:00. Da qui il mio sonno è drasticamente migliorato. E poi piano piano ho trovato comunque un buon mentore online su YouTube che è un dottore con un PhD a in in America che mi ha introdotto alla biochimica del corpo umano e da lì poi sono partiti tutti gli altri concetti.
Mh-mh. <tsk> Ah. Okay. Certo. Mh-mh. Ah okay. Ah, certo. Ah-ah. Senti, ma ehm m ehm m ho una curiosità riguardo invece agli alimenti, avrai cambiato anche quelli immagino, perché ec eh il digiuno intermittente te va bene, però ci sono anche degli alimenti che intossicano il corpo. Tu hai diciamo adottato una dieta differente da quel momento?